Đối với mình thì mình, ờ, thường kết hợp, ờ, học với lại tập thể dục, mình sẽ thường mình nghe nhạc để mình chạy bộ, đó mình nghe những cái đoạn nói chuyện để mình chạy bộ. Kiểu như mà, ờ, ngày hôm nào mà mình cảm giác mình học hổng có vô nữa á, thì mình sẽ ra mình chạy bộ, mình chạy cho nó mệt luôn, rồi sau đó vô mình b ngồi vô bàn học, thì lúc đó mình không còn sức để mà mình, ờ, lướt mạng xã hội, để mình chơi cái này chơi cái kia mình mình làm cái việc, ờ, khác nữa, lúc đó mình mệt quá, mình chỉ học học xong ngủ luôn. Đó thì đó là một trong những cách của mình. Phải có thưởng phạt, hông? Để tạo một cái ranh giới cho cơ thể mình á. Nếu như mình không làm thì mình sẽ bị một cái gì đó mà mình mà mình rất là mệt, và mình rất là sợ đó, mình nghĩ là mình sẽ sẽ giữ được lâu hơn, thay vì cứ thoải mái với cơ thể, ờ, cứ, ơ, cứ suy nghĩ đơn giản thôi hổng làm thì thôi mai làm tiếp, phải hông? Như vậy thì, ờ, sẽ sẽ khó giữ động lực hơn.
Ừm, hay á. Ờ. Ừm. Ừm. Wow! Ừm. Ừm. Đúng, đúng, đúng! Cái tâm lý trì hoãn là rất là dễ bị x xảy ra trong mỗi chúng ta luôn á.
Ừm, đồng ý, đồng ý luôn! Đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ á, mình thấy bị, ờ, gọi là hiện tượng Burnout khá là nhiều đó, deadline ngắn nhiều quá thành ra các bạn dồn lại, dồn lại cuối cùng là không làm xong cái nào hết, việc nào cũng cố gắng, việc nào cũng, ờ, "Em làm được, em làm được." Cuối cùng, ờ, nó cũng không hiệu quả và nó cũng thường là nó, ơ, nó s nó sẽ bị, ờ, nửa chừng á. Đó cho nên là cũng biết sức mình tới đâu thôi, chứ cũng cũng không phải cố gắng quá làm gì, đúng hông? Ờ, động lực thì ai cũng có hết, nhưng mà phải có năng lực nữa thì động lực nó mới phát triển được. Đó, đúng rồi kiến thức, trải nghiệm, nó đủ hết cái đó đó, chứ không để động lực mà cứ cứ giữ mình lâu dài được, ờ, động lực, ờ, đâu phải to lớn lắm đâu, nó chỉ là một cái nguồn sức mạnh tinh thần nhỏ nhẹ thôi, đúng rồi, quan trọng là kỹ năng của mình nữa. Đó cho nên là cũng đừng có quá quan trọng cái việc động lực là, ờ, "Bây giờ em thôi em chưa có động lực em làm việc này được không?" Nhưng mà thật sự là làm càng làm, đúng hông? Thì mình lại càng có động lực, mình càng làm việc gì đó lâu á, mình càng có tình yêu, đúng hông? Mà khi đã có tình yêu rồi mình sẽ, ờ, gọi là, không cần lý do luôn, mình vẫn làm nữa, không cần động lực luôn, vẫn làm. Đó thì mình nghĩ là động lực chỉ là một phần rất là nhỏ thôi, sau khi mình đã có rồi thì mình sẽ nhiều thứ khác để mình để mình làm hơn, thay vì chỉ có một cái nguồn động lực duy nhất. Ừm.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Năng lực kiến thức, đúng hông? Ừm, ưm. Ừm. Đúng rồi! Ừm, cái này mình đồng ý luôn nha. Ừm. <laughs> Ừm.